Sinong bias mo dun ate? Kilala mo ba sila?
Oo. Si sa ano, SB ano, sino nga, basta Ginto yun eh 'di ba ay Gento yung <chuckles> sino nga yung yung ano si Pablo.
SB. 19. Oo, oo. <laughs> Ayun, oo. Eh, sa BINI? Alam niyo ba yung BINI?
Oo, ayan yung leader nila. Oo, BINI, BINI-birocha <snorts> Andrea. <laughs>
<chuckles> Sila Aiah, yung kumanta ng Pantropiko, tsaka ano, a
Ah! oo, oo, oo, oo, naalala ko, yun nga.
Ba sikat sila.
Oo, pinakaki pani pinakikinggan yun ng mga pamangk pamangkin ko pero hindi ko kilala, wala akong kilala na banda doon ah, I mean na pangalan.
Ba Ah magan oo, magaganda naman sila tas magaling yung magaling din sila sumayaw, maganda din yung mga kanta nila. Pakinggan mo ang ate.
Ah.
Lagi-lagi, yung ganun.
Hoy. Oo, madami kong natutunan. Hahanapin ko yung ano mo, oo
Oh, sige, ah. Oo. Go.